मुझे अपना लक्ष्य बदलने का डर है और उसकी अनिश्चितता से बहुत ज़्यादा डर लगता है। अभी मैं एक समस्या में फँसा हुआ हूँ जिसमें मैं काफ़ी सम अ, समय से एक चीज़ पे प्रयासरत हूँ लेक़िन उसमें अम अ, मेरा काम नहीं हो रहा है तो फ़िर मैं अ, अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपना लक्ष्य बदलूँ लेक़िन अब उस लक्ष्य को बदलने में मेरे को बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। क्योंकि अब मैं अ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं टाइम दे चुका हूँ पिछले अपने लक्ष्य पे तो उसको बदलने में और फ़िर अ, आगे जो मैं नया लक्ष्य लेना चाहता हूँ
जी, जी।
उसमें अ, उस उसमें आगे क्या होगा? कौन-सी चीज़ें अ, होंगी जिससे मैं सेट बैक हो सकता है, जिससे मैं बहुत ज़्यादा पीछे ना चला जाऊँ और फ़िर अ, लोगों का भी मुझे ऐसा रहता है कि आप बहुत समय से एक काम कर रहे हो। सबको पता है कि आप ये काम करते हैं और ये काम कर रहे हैं तो अ अब उस लक्ष्य को बदलते हुए मुझे ये है कि जब मुझे स मुझसे अब दोबारा कोई पूछेगा कि अभी आप क्या कर रहे हो तो मैं वो बता नहीं पाऊँगा ठीक से और उसका जो अ आगे का भविष्य है वो कैसा होगा उसकी अनिश्चितताएँ मुझे बहुत ज़्यादा डराती हैं।
जी, जी। जी, जी। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, देखिए मैं ना आपकी समस्या को देखिए मैं कहीं न कहीं समझ भी पा रहा हूँ, परंतु देखिए घबराएँ ना देखिए आप, मैं आपकी समस्या का हल करने के लिए यहाँ पे उपस्थित हूँ। तो देखिए मैं आपकी स्थिति को और बेहतर तरीके से समझ पाऊँ, उससे पहले देखिए मैं न आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूँगा, जिससे कहीं न कहीं मैं आपकी स्थिति को थोड़ा और ढंग से समझ पाऊँ, तो ये जो आप जो लक्ष्य बदलना चाह रहे हैं, ये किस चीज़ में है? कोई आपके काम में, कोई पढ़ाई में, कोई रिश्ते में या किसमें? अगर आप मुझे थोड़ा कुछ बता सकते हैं इसके बारे में।
जी, मैं आपको बता अ, बताऊँगा कि मैं काम अ, से अ अ, सम म मतलब मैं एक बिज़नेस करता था, मैं एक म व्यवसाय करता था तो काफ़ी समय तक उसमें मेरा लॉस रहा है। तो अब मैं उसको बदलना चाहता हूँ कि इसमें इतना लॉस हो चुका है मेरा तो मैं अब अब बदलकर कुछ नया अ, प्रयास करूँ और उसमें कुछ नई चीज़ें करूँ या फिर मैं कुछ नया अ, अपना काम करने लगूँ, जॉब करने लगूँ मैं। लेकिन अ, अब उसका जो परिणाम है कि अगर मैं जॉब करने लगूँगा तो मैंने पिछ पिछले जितने प्रयास किए हैं अपने अ, व्यवसाय में, वो खाली हो जाएँगे। और फिर जब मैं मुझसे कोई पूछेगा कि आप पहले व्यवसाय करते थे, अभी आप जॉब कर रहे हैं, तो फिर उसको कैसे मैं अ, समस्याओं को कैसे सुलझाऊँगा? या फिर मैं अगर जैसे मैं जॉब करने लगता हूँ तो उसका भविष्य कैसा होगा? इससे महौज़ बहुत ज़्यादा ग्रसित हूँ अभी।
जी, जी। जी, जी। हुँ, समझ पा रहा हूँ देखिए, काफ़ी ना सामान्य समस्या है, इतना आप घबराएँ ना देखिए मैं आपका देखिए इसका हल भी देखिए आपको ज़रूर बताऊँगा। तो अभी आप क्या चाहते हैं? आपको क्या करते है कि आपको जो व्यवसाय है आप उसको छोड़कर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं? या आप उसी में अभी अपना समय बिताना चाहते हैं, आप उसको और समय देना चाहते हैं? अगर अभी आपने इससे अब क्या चाहते हैं कि आप इसको छोड़ दें? अगर आप मुझे थोड़ा कुछ बताना चाहें अपने लक्ष्य के बारे में।
जी अ, मैं अ, इसी काम को वैसे मैं इसी काम को करना चाहता हूँ अगर मैं और बेहतर तरीके से कर पाऊँ क्योंकि मैंने पहले यही अ, इसको चूज़ किया और मैं इसमें ही करना चाहता हूँ, लेकिन अब इतनी ज़्यादा समस्याएँ बढ़ गई हैं क्योंकि एक पैसा बहुत ज़्यादा अ, फैक्टर है उसमें कि मुझे आप क्योंकि आपको घर चलाना है तो पैसे की ज़रूरत पड़ती है आपको। तो अब वो पैसा मेरा सारा अ, अगर व्यवसाय में चला जाता है तो मेरा घर बहुत मुश्किल से चल पाता है, तो अब और इसके साथ आलोचनाएँ भी हैं मेरे जीवन में कि आप बदलते हुए लक्ष्य जैसे ही ब अपने लक्ष्य बदलते हो, तो आपको आलोचनाएँ बहुत ज़्यादा मिलती हैं। और तो अव असफलताएँ मिलती जा रही हैं और पैसे की समस्या, आलोचना की समस्या से अव नडर स्वाभाविक है मेरे जीवन में और मुझे बहुत ज़्यादा हो रहा है तो मैं इस समस्या से बहुत ज़्यादा ग्रसित हूँ अभी।
जी। हुँ। हुँ, समझ पा रहा हूँ देखिए, आपकी समस्या को देखिए मैं समझ भी पा रहा हूँ। तो अभी आपके पास कितना समय आप देखिए अभी आपके पास कितना समय है, पैसा और आपके पास अगर कोई भावनात्मक समर्थन है किसी भी परिवार का, किसी भी दोस्त का, जिससे कहीं न कहीं देखिए आप एक दूसरी राह पर चल सकते हैं। अगर आप थोड़ा कुछ बता पाए मुझे इन सभी चीज़ों के बारे में, कितना-कितना भी आपके पास उपस्थित है ये सब चीज़ें।
समय का भी ऐसा है कि अ, मेरी उम्र 25 साल है और अ, समर्थन मेरे पास भावनात्मक समर्थन पूरा-पूरा है। मेरी फ़ैमिली पूरा अ, सहयोग करती है मेरा कि किसी भी अ अ, समस्या में अगर मैं उलझ जाता हूँ, अगर मैं ये जो अभी जो मेरे को समस्या है मुझे जो समस्याएँ आ रही हैं, मैं जैसे ही अपनी फ़ैमिली के साथ बात करता हूँ तो मुझे उससे भी स्टेबिलिटी आती है अपने अ, जीवन में। और पैसा ऐसा है कि अ, मेरा बिज़नेस के लॉसेस ही हैं उसमें जितनी हानि है और बाकी ऐसा कुछ ग इतनी ऐसी समस्या नहीं है कि मुझे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पैसे की ज़्यादा दिक़्क़त आ रही हो।
अरे वाह! जी, जी।
और अभी जैसे अ, समय का भी ऐसा है कि अगर मैं अ, समय का कहूँ तो अ अब मुझे नहीं समझ में आ रहा है इस टाइम पे कि म अगर मैं अ, जैसे मैंने आपको बताया, मेरी उम्र 25 साल है, तो मुझे नहीं पता कि कितना समय है मेरे पास और मैं कितना समय कर सकता हूँ अ, ये चीज़ कि मैं अभी 1-2 साल और इसमें प्रयासरत रहूँ या फिर मैं छोड़के अपना दूसरा लक्ष्य अ, निर्धारित करूँ और उसको अपना अ, उसकी ओर बढ़ूँ और उसको पा लूँ मैं, 1-2 साल में? तो अ, मेरा जीवन तो दूसरी दिशा में बेहतर तरीके से बढ़ पाएगा।
जी, जी। हुँ हुँ। हुँ, हुँ, बिल्कुल। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, मैं ना, आपकी समस्या को देखिए, समझ ही पा रहा हूँ। देखिए, आप परेशान ना रही जिए। देखिए, आप मुझे देखिए, एक आखिरी सवाल का जवाब दीजिए कि क्या आपने कोई कोशिश करी अपनी तरफ से, कोई बदलाव लाने की? तो उसमें क्या आपको कोई मदद मिली, कुछ भी तरीके, कोई सकारात्मक कुछ मिला? तो उसका वो जो आपने बदलाव लाए, अगर बदलाव लाए, तो उसका अनुभव कैसा रहा, अगर आप मुझे इसके बारे में थोड़ा कुछ बता सकते हैं, तो?
अ, बदलाव लाने का ऐसा तो मैंने कुछ ऐसा प्रयास नहीं किया है अभी। पर मैं ऐसा खुद से ही सवाल करता हूँ कि अ, कितना अ, मतलब अगर मैं ये चीज़ें अ, सेलेक्ट करूँगा, अगर इनको मैं चुनता हूँ, तो वो किस तरीके से मुझे प्रभावित करेंगी? किस तरीके से जीवन में आ आगे बढ़ने हाँ, मतलब ऐसा अ, 1-2 प्रयास आप कह सकते हो कि मैंने किए हैं। अ, जिनमें छोटा बदलाव किया मैंने और जिसमें मुझे आलोचनाएँ मिली। तो फ़िर मैं पीछे हट गया उस चीज़ से कि मैं नहीं मैं इतना नहीं अ, सुन पाऊँगा या फ़िर मैं उस चीज़ को सही से नहीं ले पाऊँगा अपने जीवन में और मैं पीछे जाता जा रहा हूँ इसमें।
जी, जी। जी। हुँ, समझ पा रहा हूँ देखिए मैं ना आपकी समस्या को देखिए मैं समझ भी गया हूँ। देखिए इसमें आप कर क्या सकते हैं पहली बात तो देखिए अगर आपने ना कोई भी देखिए अगर आपने जी जीवन में देखिए बदलाव लाने होते हैं ना। तो पहले तो देखिए ज़िंदगी में ना छोटे-छोटे कदम लें उसमें। ऐसा नहीं है कि देखिए कि आप देखिए उसमें छोटे-छोटे बदलाव लाएँगे ना, तो कहीं न कहीं देखिए आप उन और ना आप देखें कि अब जैसे आपने कहा कहीं न कहीं आप ना अपने व्यवसाय को लेके देखिए उसमे लक्ष्य मतलब उसमें कुछ करना चाहते हैं। अभी अपने आप समय देना चाहते हैं तो उसमें आप कर क्या सकते हैं? देखिए पहले तो अगर आप कुछ बदलाव लाना चाह रहे हैं तो उसको आप देखिए कि हाँ, अगर आप ये बदलाव लाएँगे। तो क्या इसमें आपको फ़ायदा मिलेगा? और फ़ायदा मिलेगा तो किस तरीके से मिलेगा? और देखिए अपनी देखिए प्राथमिकताएँ को तय करें कि हाँ अगर आपने और देखिए अगर आपकी कोई पहले कोई जैसे आपने कोई गलतियाँ करी हैं। तो देखिए उस गलतियों को कहीं न कहीं देखिए आप कहीं पे लिख लें या अपने ज़हन में रखें कि अग लो कल को देखिए जब आप फ़िर से अगर आप उसी चीज़ को करते हैं। तो हाँ, आपको ये ध्यान रहे कि हाँ, आपने ये पहले गलती करी थी और कहीं न कहीं अब ये आपको गलती दोहरानी नहीं है। और देखिए अगर आपकी देखिए कहीं न कहीं अगर आप ना कुछ और बदलाव लाना चाहते हैं कि आपको काफ़ी ज़्यादा बदलाव लाना है। तो कहीं न कहीं देखिए आपको एक तो देखिए उसके तरफ ना देखिए थोड़ा ना समय देना पड़ेगा ज़्यादा। कहीं न कहीं देखिए ऐसा भी हो सकता है देखिए आपके पैसे भी लगेंगे। तो अगर आप थोड़े-से पैसे इसको बचा के रखें अपने जिसमें आप काम भी ले सकते हैं। और देखिए ना जब आप कोई भी लक्ष्य बदलते हैं ना कहीं न कहीं देखिए एक समय आता है देखिए ना जब अगर आप आपको लगता है कहीं न कहीं आप अकेले पड़ रहे हैं। तो देखिए आप ना समर्थन भी ले सकते हैं अपने परिवार का। क्योंकि दखिए देखिए इस समय ना अगर परिवार साथ में खड़ा होता है ना कहीं न कहीं हिम्मत बन ही जाती है। और देखिए कभी-कभार देखिए ना एक इंसान को देखिए एक ना बैकअप भी लेके चलना होता है कि अगर भगवान ना करे देखिए अगर आपने जो लक्ष्य बदला, ये भी काम नहीं करा। तो आपको ये रहे कि हाँ, अगर ये नहीं हुआ तो आप ये कर सकते हैं कि योजना उस तरीके को भी ध्यान में रखें। परंतु देखिए उसको इतना आप सोचें मत क्योंकि देखिए अगर आप पहले से देखिए बैकअप के बारे में सोचेंगे ना तो कहीं न कहीं देखिए आप ना लक्ष्य को ना ढंग से नहीं बदलना बदल पाएँगे। कहीं न कहीं आपका ना डर तो वो ही रहेगा कि अगर ये नहीं हुआ तो क्या होएगा? और देखिए किसी से भी सलाह लेते लिए कोई आपके देखिए जो कहीं न कहीं देखिए आपको चाहता कि कोई आपको कहीं न कहीं एक राह दिखा सकता है। कोई भी आपके परिवार का सदस्य हो सकता है, कोई ऐसा दोस्त हो सकता है जिससे कहीं न कहीं देखिए आप बात करके बेहतर भी महसूस करेंगे, सलाह ले सकते हैं। तो देखिए वो भी ना आपकी काफ़ी मदद भी कर सकते हैं और जो आपका जो डर है और जो अनिश्चितता है ना लक्ष्य बदलने की वो कहीं न कहीं देखिए अपने आप कम हो जाएगी और आपको देखिए आप अगर जो भी देखिए मैंने आप सुझाव दिए ना, कहीं न कहीं आप इन सबका पालन करेंगे ना तो धीरे-धीरे आपको ना समय के साथ देखिए बेहतर भी ना महसूस होगा। तो आप ये सब कर सकते हैं, जी।
जी, आपकी अ, आपने जो मुझे बताया वो बहुत ज़्यादा मेरे लिए अ, हेल्पफुल रहेगा। और आप जिस तरीके से मुझे बता रहे हैं, मैं उस पे अमल करने का प्रयास करूँगा। और अपने जीवन में इस समस्या से बाहर आने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।
जी, मुझे भी अच्छा लगा। देखिए मैं आपकी ना किसी भी रूप से, किसी भी प्रकार में देखिए आपकी सहायता कर पाया। देखिए अगर आपको भविष्य में कोई भी देखिए कोई भी मुश्किल होए, कोई भी परेशानी हो, देखिए मैं यहाँ पे हमेशा उपस्थित हूँ। आपका भी अपनी समस्या का समस्या को ढंग से बताने के लिए, सही साफ शब्दों में बताने के लिए आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद।